Evet, doğrusu hiçbir Yani, tabii ki ben bunu şimdi taraflı bir taraftan söyleyeceğim. Ya, taraflı olduğum için söyleyeceğim. Zaten davayı açan taraf olduğum için. Bir bir y şey, yöneticilik şeyi görmedim doğrusu, emaresi o insanda. Öyle söyleyebilirim. Senin başına hiç geldi mi böyle bir şey? Ya da, yani, hani dava açmanın dışında. Ne bileyim, hiç hissetmedin mi? Evet.
Hı hı. <chuckles> Evet. I hı. Evet. Ya, muhakkak, hani, ben de, eee, çalışırken şeyi hissediyorum. Yani, böyle, eee, bir adaletsizlik olduğunu hissediyorum ama ben bu konularda biraz daha, ııı, şeyim ya, yani çok, eee, takılmıyorum diyebilirim. Yani o şeyi sü yönetme adına. Tabii, iii, yanlış anlama, senin tam detaylı olarak neyle karşılaştığını bilmediğim için, eee, meseleyi küçümsüyormuş gibi olmasın ama ben mümkün olduğu kadar biraz daha, böyle, iş odaklı kendi görevlerime, eee, odaklanarak devam etmek istiyorum. Çevremde olan şeyler var muhakkak. Yani ne bileyim bazen böyle, eee, bir ş performans değerlendirmesi falan yapılıyor. Yıl sonu değerlendirmeleri falan yapılıyor. Ya, bir ödüllendirme yapılıyor birilerine. Ya, işte, görüyorsun. Bazen içinden geçirdiğin oluyor. Yani, ya E, sadece kendimle kıyaslama değil. B birilerine ödül veriliyor. Bir teşvik mahiyetinde, işte, bir performansının karşılığında. Eee, ya, diyorsun ki, "Ya, bu adam bunu hak etmedi aslında. Onun yerine, işte, şu hak etti veya ben hak ettim." diye, iii, içimden geçtiği oluyor. Ama, ııı, ya, şu aşamada çok, böyle, ben de şirkette y ye yeniyim. Daha 1 yıl oldu. Dolayısıyla, eee Teşekkür ederim. Eee, bu konuları şu an açıkçası şey değilim, eee, çok sorun etmiyorum. Çünkü öncelikle şirketteki pozisyonumun kalıcı olması yönündeki kaygılarım var. maalesef, hani, bunu belki de şey yapıyorum, göz ardı ediyorum. Bu d çok doğru bir şey olmayabilir ama şu aşamada biraz göz ardı ediyorum, öyle diyeyim. Yani tabii, bu insanın, eee, yani, en başta bu adaletsizlik, eee, iş yerindeki karşılaşılan adaletsizlik konusu. En çok motivasyonunu, ııı, çok etkiliyor insanın. Bu konuda, eee, yani, bilmiyorum sende de muhtemelen çalışma arzusu, isteğinde bir değişiklik olmuştur herhâlde bu muameleden kaynaklı. Nasıl oldu? Nasıl tepki verdin veya nasıl etkileri oldu?
Hı hı. Sakin olalım. <chuckles> Anlıyorum. A, yo! He he. Hıı! Evet. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. O mu? Diyorsun. Evet. Hıı. Evet. Evet. Hıı. Hayırlı olsun, yine de. <chuckles> Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Esasen